อืม ใช่ ก็เลยจ้าง จ้างเขาทำก็ได้ ใช่ ก็ไม่ต้อง ไม่ต้องทำ เอง ถ้าเกิดว่าไม่ชอบเนาะ อืม
อืม อา ใช่ ใช่เลย ใช่เลย เออ ๆ ใช่ ๆ อืม โอ้โฮ แต่การทำความสะอาดมันเป็นในแง่มุมที่ ที่ต้องคิดอะค่ะคุณ เรารู้สึกว่า อ่า การทำความสะอาดเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเลยเนาะ เพราะจะทำให้เราเนี่ย อ่า รู้เลยว่า เออ บ้านเราตรงไหนมันสกปรก อยู่ตรงไหนมีแมลงเยอะ หรือว่าแบบจุดไหนที่ควรปรับปรุงเนาะ ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่คนทำความสะอาดเนี่ย โอ้ แน่นอนว่าเราจะไม่รู้ แล้วก็เราก็จะทิ้ง ๆ ให้มันโทรมไปอย่างงั้นน่ะค่ะ แล้วถ้าเกิดว่า มันเป็นการแบบทิ้งไปนาน ๆ มันก็จะส่งผลกระทบกับบ้านเราได้เลยเนาะ
ค่ะ แต่ถ้าเกิด อ้อ อืม อืม ใช่ อืม อืม ใช่ค่ะ อืม บ้านเรามันก็ แน่นอนอะมันไม่ได้แค่รกอย่างเดียว แต่ว่าอาจจะมีนั่นแหละ สัตว์เลื้อยคลานต่าง ๆ มันก็อาจจะมีเชื้อโรคด้วยก็ได้ มันมีเชื้อโรคด้วย แล้ว ก็
<chuckles> อืม อ๋อ ใช่ ๆ อืม แล้วยิ่งแบบบ้านที่มี